Ayun, tsaka ano, na na naalala ko rin dito kasi sa school namin, ano, parang nagkaroon na siya ng pagka ng ano, another option na puwede na kayong mag-online class. Ibig sabihin kapagka halimbawa, ah, Lunes hanggang Miyerkules, face to face kayo. Tapos Huwebes hanggang Sabado naka-online kayo. Parang kumbaga halimbawa yung kulang na yung silid-aralan para sa mga estudyante, online class muna sila, gano'n. Kasi ang daming estudyante ngayon. Kumbaga yung mga school, eh, napupuno talaga, ewan ko nga kung bakit, eh.
Oh. Ayun. Ah. Oo. Oo. Mm. Oo. Oo, ah. Hmm, oh. <chuckles> Mahilig daw mag-ano, mag anak ang mga joke lang, <chuckles> ang generation na 'to. Oo, nait
<laughs> Natiempo, 'no? Hay naku, talaga naman.
Pero iyon, kaya ano din, sana lang ano, 'no, sana lang kung, um, mas malaki pala yung portion ng mga estudyante na kailangan gumamit ng technology. Sana yung mga nakatira sa ano, mas remote na areas, sana maabot din sila ng interneyt ng internet at tsaka ng ano.
Oo. Oo. Mm. Ay, oo. Yun pa, yun din. Yun din.
Lalo lalo na yung mga mahihirap sana magkaano sila, kumbaga matulungan ng gobyerno dun sa bagay na yun.
Yun nga, eh, isang Totoo. Ang laking ano niyan eh, parang ang laking parang luging-lugi sila kumpara sa mga nakatira sa urban area, di ba? Kawawa eh.
Hmm. Oh, ayun. Pero 'pag inisip mo kung sakali man ano, kung sakali man na matutulungan sila ng gobyerno dun, magkakaroon ng internet sa lugar nila, mabibigyan sila ng ano, na halimbawa mga computer na puwede nilang gamitin. Kahit hindi na sila pumunta sa ano, sa school mahirap ka sa school. So, kung may access sila sa technology mas mapapadali din yung pag aaral nila, di ba? Ayun na yun.
Oo. Oo. Oo. Wi-Fi. Yun nga, eh. Hmm. Totoo siyem eh, yun, ganda ang ganda nga nun, sang-ayon ako dun sa sa sinabi mo. Sa bandang huli ano, eh, nasa sa atin din talaga kung paano natin gagamitin yung teknolohiya.
Oo.

Oo, 'tsaka ayun nga na, oo nga 'no, napaisip din tuloy ako do'n sa sinabi mo na na na natatawa tuloy ako kasi, oo, nga naman, 'no, kasi no'ng online siyempre ang makikita mo lang 'yung 'yung presentation o kaya 'yung mukha ng teacher mo, tapos maririnig mo lang siya pero hindi ka niya kasi, 'yung alam mo 'yun, mat mat matuturuan ka ng mukhaan ganiyan. Oo, mahirap nga talaga, ano. Oo nga, naano ako.
Opo. Bakit? Oo. Sa leeg, oo. Oo. So siguro depende sa ano kung anong inaaral mo. Kasi pagka mga lectures lang, puwede mo siyang basahin sa presentation. Pero kung halimbawa nag-aaral ka, 'yung estudyante ko ngayon nag-a hmm, estudyante ko na 'yun nag-aaral siya ng ano piano, so iba 'yung tunog siyempre, iba 'yung tunog sa computer do'n sa tunog ng actual na piano. So paano 'yun, parang gano'n. Somehow 'yun, mm.
Oo. Totoo. Oo. Ang hirap no'n, oo, 'yun nga. Ayun. Ayun nga, natawa tuloy ako. <laughs> 'Tsaka ano rin, ma naalala ko rin pala noong kalokohan ko rin eh, noong pandemic siyempre online class kami, isa sa mga problema ko no'n 'yung kapag nagtuturo 'yung teacher, may ano kasi ako, eh, may laptop ako tapos may cellphone din ako. Eh, mas madalas pang ano, naglalaro ako habang nagtuturo, gano'n. <laughs> Kaya ang hirap talaga matuto pagka gano'n.
Oo. Mm. Ah. Oh. Hmm, pa. Oo nga. Oo nga at saka imaginin mo kung nasa school ka, hindi ka puwede na habang nagtuturo si teacher ay ano, naglalaro ka, 'di ba. Oo, pagalitan. So siguro isa din 'yun sa mga ano negative na ano, na aspect ng technology sa pag-aaral. Pero sa isang banda totoo naman talaga, na naka-ano siya, mas madali at saka kasi kahit no'ng ano kahit no'ng after na mag-pandemic 'di ba, nagkaroon ng, hindi ko alam kung ano ka na experience niyo din 'yun sa school niyo, 'yung ano dahil sa heatwave hindi pinapapasok 'yung mga estudyante, naka-online class lang sila. Gano'n kasi 'yung mga pin
Ay, oo, totoo. Oo, 'yun nga. Oo, 'yun. Tama. Oo. Ano? Ay. Ay oo. Oo, oo, na naranasan ko 'yan, oh.
Mm. Hindi kayo pinapapasok kasi sobrang init pagka 'yung magko-commute ka 'di ba, nagko-cause siya ng heat stroke, so naka-online na lang din 'yung mga estudyante. So siguro sa isang banda, ano din talaga siya, um, merong mabuting naidulot na nung nag pandemic, parang nag-ano nag-adjust ang mga estudyante talaga. At least no'ng time na ano, no'ng time na kailangang mag-online classes dahil sa heatwave, 'yung mga estudyante meron na silang mga gamit. Kasi 'yun y'ung gamit nila no'ng pandemic.
Ay, totoo. Oo. Tama. Oo.

Totoo yan, totoo yan. Ako din naman, pero ano, sa palagay ko kasi, 'di naman ako gumraduate no'ng ano, panahon ng pandemic, gumraduate ako bago pa, mag-pandemic. So, hindi ko na-experience yung mag-aral ng ano ko? Hindi ko ma na-experience yung mag-aral ah, sige ano yung tanong mo?
Oh. Oo. Ah. Ah, ok, sayang naman. Pero sa oo. Pero sa totoo lang, ah, noong pandemya talaga, hindi naman gano'n din kabilis na matuto gamit ang online class. Online class kasi kami no'n eh. Hindi siya ganon ka sa una, sa una hindi siya gano'n ka-ideal kasi isipin mo, noong nagkapandemya 2019, 'di ba? Tas, 2020 yung talagang lockdown na, eh, ano eh, tawag dito, noong mga panahon na 'yon, siyempre, hindi pa naman lahat ng bata, lahat ng mag-aaral, eh, may may internet, may access, oo, 'yon, do'n naman do'n naman ako nahirapan no'n, noong, no'ng mga unang unang buwan ng pandemya, 'di ba?
Hmm. Uh-huh. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. May access sa ano. Oo. Mm. Oo. Mm. Mm.
Kaya, ayun. Na buti nakapag-adjust naman.
Oh. Oo. Oo naman, at tsaka ewan ko ba, kaya siguro isang ano din 'yon, isang naging dahilan kung bakit ang mga kabataan ngayon, lahat sila may mga cellphone. Kasi nga ano, ku kumbaga may negative e effect siya sa buhay nila. Pero, dahil kailangan nila, walang ibang choice yung mga magulang, bigyan sila ng cell kasi nga ginagamit, sa aral.
Oo. Ayun. Ayun nga rin eh. Oo. Ayun, totoo. Oo. Oo nga, kasi nung pandemic, 'di ba, wala namang yung mga bata, lalo na, kasi 'di naman sila makalabas eh. Wala silang libangan, kaya na siguro, karamihan napagbigyan na, "O sige anak, oh, cellphone ka muna diyan." <laughs>
Hmm. Oo. Oo. Oo. Mm, oo totoo. Pero sa isang banda, feeling ko meron ding part na ano, na mahirap matuto sa pamamagitan ng mga online classes. Alam mo kasi, meron na meron akong isang estudyante na na naturuan or na, nag, ah, nakausap ko dati na ang sabi niya, mahilig kasi siya sa ano, sa art, mahilig siya mag-paint. Tapos mahilig din siya sa music, so, tumutugtog din siya ng mga musical instruments. So, sabi niya, ah, mahirap matuto kapagka online lang. Kasi iba yung ano, iba yung malalapitan mo yung teacher mo, tapos matatanong mo sa kanya ng specific, yung ano, yung gusto mong itanong, lalo na kung ang inaaral mo music at tsaka art, gano'n. Unsure
'Di ba? Ano? Oo, oh, pa'no? Oh. Ah, oh. Oo. Oo. Ay, totoo. Ay, oo. Ay, oo, tama. Oo, nga 'no?